حقيقي، طب هو غير ال غير مثلًا سعادة المطر وإن وإن إحنا كنا بنتبل أو كده، في حاجة تانية غريبة أوي، أ الريحة نفسها، الريحة، ليه الريحة مرتبطة ب بحنين أو ذكريات، أو أو الريحة بتعمل معاكِ إيه عمومًا، قبل ما تقولي لي ليه أصلًا؟
هو عمومًا الريحة، أي ريحة بقى مش ريحة المطر بس، بترجعك للذكريات. يعني أنا هاقول لك، أنا مثلًا آآ فيه Perfume معين أنا حطيته في فرحي، الفر الperfume ده عليه يعني خلاص، أول ما باشمه باش بافتكر فرحي.
إمم. أيوه. جميل، آه.
مهما مَر عليه سنين، مهما مر عليه حاي حاجات، أنا مثلًا مامتي كانت بتحب perfume معين. والperfume ده كان قديم يعني، حرفيًا قديم قديم يعني، فكان اسمه
إمم. إمم، قديم جدًا، يعني مش لازم يكون أحلى حاجة، بس هو آآ perfume وقديم، آه.
هو كان ساعتها حلو، هي كان بتجيبه من السعودية، هو ساعتها كان حلو، اسمه scape، حتى ما أعرفش ما اهوش موجود دلوقتي والّا لأ، بس قعدت فترة أنا كنت م مثلًا كل ما أبقى عايزة عيد أُم لازم أجيب لها الscape بتاعتها عشان بتحبها. آآ، خلاص الperfume ده اسمه perfume ماما، مناخيري أشمه آآ ماما، مش حاجة تانية يعني.
إمم. أيوه. امم جميل أوي. <laughs> أيوة، حلو أوي، أوي، أوي، أعتقد دي حاجة جميلة يعني، زي بالضبط اللي بي اللي بيحتفظ بصورة والدته على تليفونه يشوفها أو كده. آآ دي حاجة ما تقلش أهمية أعتقد ع عن الصور وذكريات الصور يعني.
إمم. آه بالضبط، لأ، ال الروايح عمومًا بت بترجّع الواحد للحاجة اللي هو شمها فيها، أنت فاهم؟ يعني ترجع للموقف لسنين.
إمم، أيوه، أيوه، الموقف أو الوقت، آه.
آمم، فحاجات كتير، يعني أنا مثلًا فيه perfume كنت باحبه جدًا، بس جيت في الحمل كنت باستخدمه، وفعلًا بقى تاعبني ومضايقني وحرفيًا
إمم، خلاص بت بت بتقرفي منه أو كده، آه.
يعني لما باشمه، أنا بافتكر إن أنا حاسة إن أنا عايزة أرجّع، مع إني كنت باحبه جدًا.
<laughs> آه، عشان كان له علاقة بالحمل أيوه.
فهي بتبقى كده ذكريات، يعني بتبقى مربوطة بالذكريات، وبترجّعك بقى لأحاسيسك كلها، حتى باقول لك شوف أهو، perfume مجرد ما باشمه باحس إن معدتي قلبت، بالضب
<laughs> أنا لما كنت برا مصر وأشم ريحة زي ما تقولي قشّ محروق أو حاجة زي كده، كنت باحس إن أنا رجعت مصر أو ك كإني في مصر.
إمم، إمم، أنا أنت عامل زيي على فكرة، أنا برضو لما باشم القش ده بافتكر بقى إن إحنا كنا بنروح عند تيتة في البلد يع
<laughs> أيوه، قرية كده، آه.
<laughs> بالضبط.
إمم.
فأحاسيس كلها مرتبطة بالروايح.